آه، سبحان الله، يعني فعلًا آه، آه.
آآ، ما الأغنية كانت بتقول كده، وس أمّا سألوها قالوا لها: "مين باليغ؟" قالت له: "معل لم" لا أل برد آآ وردة قالت لهم: "آه، ما أعرفش الاسم ده." فقام قايل لها بقى "نسيتِ اسمي كمان؟" قبل الأو فآه كانت ناس رق راقية أوي، أوي، أوي، أوي.
مين ده اللي يخد جميل. جميل. آآ، أكيد أعمل دق ضجّة أيامها ال الحكاية دي، أكيد، أكيد، إنه هو رَد بحاجة يعني بصراحة قوية جدًا كده. طيب آه، رُقَي فعلًا.
آه. طبعًا. و ورُقي في الرَد مش زي دلوقتي ت شرشحة. <laughs>
<chuckles> طيب ي يعني آآ، طَب إيه رأيك يعني هل الموسيقى فعلًا هي اللي ممكن تكون سبب إن الفيلم ينجح أوي أو يضرب جامد؟